Hımm. Ya, evet, aslında, eee, onun, böyle, özel anlarda dinlemen de güzel bir şey. Yani, eee, ona özel bir anlam vermişsin, işte, eee, pikaba ve, eee, mesela, atıyorum, telefonla aynı kefeye koymamışsın. Aslında belki bu da güzel, belki günün her anında dinlesen, bilmiyorum, özelliğini kaybedebilirdi.
Tabii, iii, evet. Kesinlikle, kesinlikle, çok doğru söylüyorsun. Eee, hatta bunu mesela, böyle, bir gösteriş amaçlı değil ama bir böyle deneyim paylaşımı olarak, eee, böyle, misafirlere, eee, bir arkadaşların yanında, böyle, belki saatlerce değil ama birkaç da böyle Çünkü her gelen de merak ediyor. Onun sesi nasıl acaba? Gerçekten Çünkü çok bazı kişiler çok abartıyor, böyle, "A! işte, o! o kayıtlar, aaa, çok iyi." diye. Eee, herkese de yönelik değil işin açıkçası, eee, çünkü bazen ses kalitesi çok iyi olsa da günümüz ses kalitesinin çok gerisinde.
<chuckles> Hımm, evet. <chuckles> Hıı. Evet, doğru. Doğru, yani çok gelişti sonuçta günümüz ses kalitesi, neler neler var, yani. Bir de ona göre kaydedilen şeyler var, hani, hele ki eski plaklar alıyorsan iyice ses kalitesi tabii ki de günümüzle ört eee, kıyaslanmaz yani ama yine de onun da tadı tabii, eee, ayrı. <chuckles>
Yani Ay ayrı gerçekten. Ya, ve, yani, mesela 2'nci el plak almak sadece müzik ya da, eee, plakla ilgili de değil, eee, yani, mesela başka, eee, ürünler de almaya, eee, beni i sevk etti. O da enteresan, hiç almamıştım mesela. Ya, mesela Yok, müzikle ilgili değil, eee, her türlü. G geçen gün mesela, eee Ya, böyle şeylerden biraz utanıp çekiniriz ya biz, eee, geçen gün 1 tane dolap aldım. Yani hatta, böyle, neredeyse para bile vermedim. Böyle, garajda garajda duruyor. <chuckles>
Aynen. Hımm. Nasıl ürünler? Müzikle ilgili mi yoksa her türlü mü? <chuckles> Hımm. Ama bu bire bir yani, 2'nci el pazarında mı yoksa, hani, sipariş gibi mi diyorsun? A!
Evet, evet, evet, evet. Yok, yok, yok. Tamamen 2'nci el pazarında kullanılmış. Hatta, böyle kirliydi onu temizledim vs. Eee, mesela o o da ona bağlı. Yani o plağı alma ya da, işte, eee, kullanma ve, "A, gerçekten bu iyi bir tecrübe, neden sıfırını alayım ki?" eee, deme noktasında mesela bana ilk dolabımı da bence plakların aldırdığını düşünüyorum.
Hıı.

Hımm, anladım. Yani, eee, hep yabancı şarkılarla büyüdüğün için, eee, o da, hani, sana ona göre bir yol haritası, <chuckles> yabancı yerlere giden bir yol haritası çizdin diyebilir miyim?
Olabilir, evet. Evet, ilham verdi sanırım. Sonra ortaokul ve lise, eee, işte, İngilizce öğrenmeye başlayınca artık şarkıların anlamlarını da öğrenmeye başlayınca sanırım hoşuma da gitti. Eee, o zaman tabii bu kadar sosyal medya, eee, olmadığı için, eee, farkında değildik. Eee, ve sonra oralara gitme isteği doğdu bende.
Hı hı. Hımm, anladım. Çok güzel. Peki, mesela, işte, tabii ailenin, eee, dinlediği şarkılar şekillendirdi diyoruz. İşte, baban plakları varmış, Beatles dinlenmiş. Hani, sen de dinlemişsin, etkilenmişsin. Yani, hep ailenin dinlediği şarkılar, eee, doğrultusunda, hani, o zevkle mi gittin, yoksa, mesela, çatışma yaşadığın zamanlar da oldu mu? Ya, yani, çatışma derken şöyle; işte, mesela onlar rock dinliyorsa sen rap, hani, öyle bir zamanın da oldu mu? Onlardan farklı bir tarz.
Ooo, oh, <chuckles> olmaz mı? Tabii ki. Oldu, ya, çünkü <chuckles> hem de şimdi şöyle. Eee, jenerasyon farkları var ya, onların jenerasyonu çok değişime açık değil bence ve hâlâ aynı şarkıları dinleyip aynı, eee, belki hissiyatları, eee, devam ediyor ama, mesela, benim tabii çok değişiyor. Birazcık da da, böyle, yeni jenerasyondan çıkan şeylere de adapte olmaya çalışıyorum. Eee, o yüzden, e, şu an mesela dinlediğim şarkıları onlar çok m dinlemiyorlar, hoşlanmıyorlar.
<chuckles> Her zaman uslu değil miydi? <chuckles> Hımm. Hımm, anladım.